Mhm. Ja, ich achte dann aber auch, dass ich unterwegs die Sachen, ja, sicher irgendwo verstaue. Bin ja gerne mal auf Schiffen unterwegs und ich buche mir da grundsätzlich 'ne Kabine, wo ich sicher meine Sachen abstellen kann. Nicht, wenn ich irgendwo 2 Stunden auf'm Schiff bin, sondern wenn ich irgendwie über Nacht unterwegs bin.
E Mhm. Ah. Okay. Mhm. <chuckles> Ja okay, das das macht Sinn.
Und, wer unter Nacht unterwegs ist und da irgendwo öffentlich liegt, der kann ja leichter mal be beklaut werden.
Na ja, okay, also, du du bist schon 'ne sehr vorsichtige Person.
Ja, weil ich's gewohnt bin. Das Leben das ganze Leben ist 'n Schachspiel und da heißt es vorausschauend handeln und immer den nächsten Schritt planen.
Mhm. Ja, okay. Ja, natürlich. Und hattest du mal schon mal 'ne Situation, wo du gedacht hast, äh, vielleicht: „Die Gitarre wurde geklaut, weil du sie im 1. Moment gar nicht gesehen hast oder nicht zuordnen konntest, wo sie grade ist"?
Ne, ich habe dir ja schon gesagt, dass bei mir nach dieser Sache bei meinem Freund nie was geklaut worden ist und meine die Gitarre wurde mir noch nie geklaut.
Mhm. Nein, nein, ich ich ich meinte jetzt eher so, dass du jetzt im ersten Moment sie nicht mehr gefunden hast, vielleicht verlegt, muss ja jetzt auch nicht die Gitarre sein, aber im Ende war's das gar nicht.
Ne, ne? Ne, ne, die Sachen sind immer direkt in meiner Nähe, wenn ich von A nach B reise. <chuckles>
Ah, okay. <chuckles> Okay, ja, das ist natürlich auch wichtig. Kann natürlich passieren, aber im optimalen Fall weiß man immer genau, wo alles ist.
Ja, eben.
Und was hast du noch so für Techniken? Also, hast du immer Bargeld dabei oder nur Karte? Weil Bargeld ist natürlich leichter zu klauen in, äh, solchen Menschenmengen.
Na ja, das Bargeld habe ich auch schon immer dabei. Ich bin ja 'ne Verfechterin des Bargeldes und das in meinem Portemonnaie. Und wenn ich in 'ner größeren Menge bin, Menschenmenge, dann achte ich darauf, dass meine Tasche vor mir ist und das Portemonnaie nicht hinter mir, dass ich das immer in Griffweite habe, am besten meine Hand da drauf. Und, äh, dann gibt's natürlich noch auf kleineren Reisen die Strategie oder auch auf größeren, dass man sich so 'n Brustbeutel anschafft und da seine Wertsachen reinpackt und das dann immer vorne am Körper trägt, idealerweise unter der Kleidung.
Mhm. Ah, okay. Ja. <chuckles> Mhm. Ah. Okay. Hm.